Não, até quando com, assim, antes eu já tinha essa rotin essa coisa de, ai, sabe aquele banho premium? Aquela aquele skincare demorado, assim, né. Eu já tinha essa coisa. E, aí, eu tive filho, deixei um pouco isso pra trás, porque ele demandava muito, né, de mim, assim. <smacks lips> E aí É.
Ou antes? Sim. Se Que é compreensível, né. Não é uma coisa assim é é é o instinto, já, materno, do do auto sacrifício, incru inclusive.
Sim. E, aí, depois que ele cresceu, eu falei: "Olha, eu vou, né, de sábado à tarde é meu, vou tomar meu banho tranquila e ficar sozinha no quarto, assistindo minha série, que eu mereço". Só que eu não cons
Tipo, bota o filho lá, né, assistindo desenho animado e, naquele tempo que ele tá aquela aquela 1 horinha que ele tá ali, eu vou fazer coisa pra mim, né.
Exato. Só, que eu não consigo fazer isso. Você acredita? Eu não consigo, eu fico eu fico me sentindo culpada. Porque, por e eu fico pensando assim, olha o absurdo. <laughs> Eu fico pensando, assim
Ninguém te culpa por isso, por exemplo, seu marido não te cobra?
Não. Jamais, não. Mas eu fico pensando, assim: "Poxa, podia tá passando um tempo com a minha família, né. Poxa, podia tá assistindo um filme todo mundo junto", sabe. Eu fico não tem como não pensar nessas coisas. E, durante a semana também, sabe. Nossa, eu trabalho home office, mas, aí, eu tenho que, eh, me ajustar com os horários, né, pra almoço, janta. Exato. Pegar criança, todas as coisas.
É tudo você? Sim. Pra se adequar à rotina da casa, né.
E eu não paro. Se for contabilizar tudo, eu nunca paro pra relaxar. E quando eu paro pra relaxar, quando eu quero tomar um banho mais demorado, assim, eu tenho que acordar mais cedo.
Tem que sacrificar alguma coisa do tempo deles, na verdade, aqui deles, entre aspas, né, assim, d, da casa.
É, sabe. Isso, nossa, isso me culpa demais, assim, demais, demais. Por exemplo, meu filho joga futebol, e, não é todo f jogo que eu quero ir, mas, eu vou, entendeu. Só, que tem vezes, que eu quero descansar, porque eu tô tão exausta, tão cansada que eu só queria descansar. Exato.
Quer aproveitar aquela horinha que ele tá jogando pra pra ficar em que não seria nada demais. Olha, se você pensar de um outro ponto de vista, por exemplo. Se você não se cuida, da eu digo se cuida, saúde física e mental, principalmente, né. Eh, é aquela coisa, né, uma bateria descarregada não pode carregar outra bateria.
Hum. Uhum.